Ajá, claro.
Definitivamente, entonces estoy así como, ey, como como, ¿que qué voy a hacer?, como que no me me me me la cabeza me me vuela por todas partes.
Oye, y Ujú. Ju ju justo es lo que te iba a preguntar, porque digo, per primero que nada, pues, eh, pues una, pues, decirte felicidades, porque la verdad es que, pues, para cumplir con todo el tiempo que se requiere para poder jubilarse, la verdad es que se de se necesita de mucho
Sí. <chuckles> Sí. Sí.
pues, mucho esfuerzo, ¿no? Mucho que, pues, no debería de pasar como en balde, ¿no? Exacto Entonces, por ese lado, mis respetos y felicitaciones, pero, eh, de grande quisiera ser como tú. <chuckles>
Sí, sí, sí. Muchos años. <laughs> Gracias, gracias. <chuckles> Gracias.
Pero, s sí, no, este, pues justo, ¿no? Yo yo creo que sí, esa parte como de de repente tanto tiempo, pues, estar como ya, pues dedicado, ¿no?, al tiempo completo en una cosa o en bueno, estar como activa, por así decirlo, eh, y luego pararlo como tal vez de golpe de que: "Oye, pues, ¿qué crees? Ya estás jubilada. Adiós". Es como que, pues raro, ¿no? De repente decir: "Ay, ¿y ahora qué hago con este tiempo?". Pero justo es lo que te iba a preguntar. O sea, por ejemplo, eh, justamente, a lo mejor, pues, n en todo este rato que te has estado preguntando: "¿Qué qué voy a hacer?", cosas así. Te has preguntado, un poquito como esta parte de: "Qué voy a hacer?", pero
Mm. Mm. Ujú. Rarísimo. Sí. Ajá. Sí. Sí.
"un poquito más como, para mí", o sea, como algún hobby que haya tenido en en algún tiempo que diga: "Oye, pues, fíjate con este tiempo de sobra, a lo mejor me me agradaría", ¿o sí lo quieres dedicar, pues, a trabajar más?
Ujú.

Exactamente, nunca cae mal y mejor aún si puedes como matar 2 pájaros de un tiro, ¿no?, de ir a visitar, no sé, a un cliente, por así decirlo, y mientras tú ya estás ahí interactuando, estás ganando dinero, estás paseándote, o sea, totalmente activa, ¿no?, incluso más activa incluso que con el trabajo. <chuckles>
Mm. Claro. Sí. Mm. Mm. Hasta sí, exacto, porque tengo en mi tiempo, porque en la oficina estoy en la oficina todo el tiempo y y ya, ahí no hago nada, no salgo sino frente a la computadora todo el día, reuniones y ya. Pero aquí tiempo sale, entra, busca, averigua, internet, la cosa, eh, ¿no?, como un tiempo para para planear de verdad, eh, cuáles son los siguientes pasos, eh, en que quiero no buscar para para usar mi tiempo que que que me sobra y que pienso, la verdad. Yo personalmente pienso que que hombre, que ya me merezco como como un descanso, así sea por lo pronto parcial, ¿no?
Ujú. Claro. Exacto. Es que sí. Claro. Sí, sí, totalmente, incluso ya puedes ahora sí <gasps> tener como ese tiempo, justamente como lo dices, para ponerte a pensar, pues, en cosas a lo mejor que habías olvidado, no sé, al un, como un ejercicio, pues, como de vida, por así decirlo, ¿sabes?, a lo mejor, no sé: "He descuidado un poco mi salud, ah, pues mira, tengo tiempo hoy precisamente para dedicárselo a mi salud", o tengo tiempo para: "Mira, no he visitado a familiares, ah, mira, tengo el tiempo hoy para visitar a estos familiares", ¿no?, o poner en orden mis finanzas o considerar entrar a un deporte nuevo, aprender cierta habilidad. Digo, ahora sí que la imaginación, pues, es tu límite, porque el tiempo lo tienes ahora sí. <laughs>
Mm. Ajá. Mm. Sí, okey. Mm. Sí. Sí, <laughs> tienes toda la razón, sí, es es encontrar como como una manera para estructurar mi día, ¿no?, y y para darle un sentido al a la nueva rutina, al nuevo tiempo, al nuevo cambio, eh, pero sin desvincularme totalmente, porque como como tú dijiste anteriormente, ¿no?, que las personas quieren sentirse como como útiles y activas mientras están trabajando, y y yo pienso que todavía puedo dar ahí la lucha un poco trabajando, así sea de freelance o las 4 horas acá con la oficina o o unas asesorías, pero pero tener esa esa rutina, ya que tengo, pues el el tiempo para otras cosas, eh, definitivamente aprovecharlo parcialmente por ahora para bueno, para consentirme, para para irme para la peluquería en vez de ir una vez al mes, puedo ir 2 veces a la semana, sí, ¿por qué no?, si yo no me lo merezco, digo yo. <chuckles>
Exacto. Claro. Sí, sin duda. <chuckles> <chuckles> Exacto. Exacto, ¿no?, sí, pe exacto. Es tienes una muy buena actitud al ponerte en primer lugar, ¿eh?, de porque sí, te lo mereces y justamente, pues hacer todo eso te va, pues a cambiar la vida ahora sí.
<chuckles> Okey, okey. Okey. Así es. Oye, te agradezco infinitamente. Quedé feliz con todos tus tus consejos y sugerencias.